แล้วแต่เลยค่ะ อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่า แล้วแต่สไตล์บ้านเราจัดเลย ขนาดแบบว่า คือช่วงหลัง ๆ อะ พี่สาวเขาแบบว่า เออ ไม่ ไม่ได้กลับ เขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้กลับอเมริกา ใช่ไหมคะ เขาก็แบบอยู่ที่ไทย มันจะมีช่วงหนึ่งอะค่ะ นั่นน่าจะเป็นช่วงเนี้ยพอดี Thanksgiving อะค่ะที่แบบว่า คือพี่ พี่สาวนับถึงศาสนาคริสต์ด้วยเนาะ เขาจะเหมือนทำพิธีคริสต์ทุกอย่างอะค่ะ Thanksgiving คริสต์มาส อะไรอย่างเงี้ย เขาจะจัด เขาจะจัดแบบที่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ คือ ขนาดแบบอาหารประจำ ประจำเทศกาลก็จะเป็นพวกแบบไก่งวง พวกแบบอะไรนะ มันบด หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมีโยเกิร์ต มีอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะ เออ คือจะต้องมีแบบส้มตำแถมมา เพราะแบบ เหมือนแบบ แม่ก็จะแบบมา มากระซิบหนูบอกว่า "กินได้ไหมลูก" อะไรแบบเนี้ย แบบว่าหนูก็จะบอกว่า "อ๋อ ความจริงหนูกินได้ทุกอย่างเลยนะคะ" อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็เหมือนแบบกลัวไง เราเป็นคนไทยเราจะกินแบบ อาหารแบบ เออ ตามประเพณีของเขาไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ
อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ๆ <chuckles> อะฮะ อ๋อ ก็คือเรามีการแบบผสมเอาอาหารอีสานมารวม กับ อาหารฝรั่งด้วย อย่างงี้ใช่ไหม?
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เหมือนแบบว่าวันที่ขอบคุณพระเจ้า ก็คือไม่ได้มีแต่อาหารประจำ จำเทศกาลเดียว หนูก็ไม่แน่ใจนะ แต่บ้านหนูทำไม่กี่อย่างอะค่ะ ก็คือ แต่จุดเด่นมันจะต้องเป็นแบบไก่งวงอะเนาะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ
โอ๊ย น่ารักดีอะ อืม ค่ะ อา ไกง่วง แล้วก็มีส้มตำแทรกเข้ามาด้วย แล้วทีนี้แบบนอกจากส้มตำแล้วอะ
ต้องคือแบบเต็ม <chuckles> ค่ะ นอกจากส้มตำ
<chuckles> มันมีอย่างอื่นอีกไหม? มีพวกไก่ทอด มีแบบเมนูอื่นอีกไหมที่ว่า หรือแบบลาบ น้ำตก อะไรพวกเนี้ย
มีค่ะ มี โอ้โฮ จัดเต็มเลยค่ะ ต้องบอกก่อนเลยว่า คือไม่ใช่มีแค่แบบว่าส้มตำมาแจมอะค่ะ คือส้มตำเนี่ยคือมันเป็นแบบว่าไคลแมกซ์หลักอยู่แล้ว ต่อให้แบบวันนั้นอะ คือแบบต่อให้วันนั้นน่ะค่ะ คือแค่แบบว่าไปนั่งเล่นที่บ้าน ไปนั่งคุยอะ คือแค่นั่งปุ๊บอะ เขาเดินไปในครัว แล้วเขาก็จะตำส้มตำ คือมันเป็นแบบ คือไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงอะค่ะ มันเป็นเมนูเหมือน เมนู ประจำบ้านแล้วอะค่ะ ที่แบบพอได้ยินเสียงรู้แล้วว่า ได้กินส้มตำแน่ ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าป้าอะเขาจะเอาปลาร้า แล้วก็เอาวัตถุดิบอะไรต่าง ๆ พวกปู พวกอะไรอย่างเงี้ย ไว้ที่บ้านหมดเลยค่ะ คือแค่บอก แค่แบบแค่นั่งปุ๊บอะ ส้มตำมาแล้ว คือหนูอะนาน ๆ ทีไปด้วย แต่ก็คือช่วงเนี้ยไปถี่หน่อย คือก็แทบจะทุกวันเลย อือฮึ
โอ๊ย จริงเหรอ? อา อะฮะ ๆ ค่ะ อา ค่ะ <chuckles> คือจะต้องมีทุกมื้อ อา ค่ะ อืม ค่ะ แล้วแบบพวกมะละกอ พวกอะไร พวกมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ? คือก็มีปลูกไว้ที่บ้านอยู่แล้วเปล่า?